ของทางนี้ก็คือมันครึ้ม ๆ แล้วก็ฟ้าร้องค่ะ แต่ว่าไม่ตก แต่ว่าที่อื่นในเมืองเนี่ยค่ะเขาบอกว่าตก
อืม อืม ตกแรงเลยเหรอ?
มี ก็เลยได้ ใช่ ครั้งนี้ก็เลยโชค ไป ได้หยุด แล้วก็ได้ซักผ้า ได้เคลียร์บ้านค่ะ แล้วก็ โอเค ไม่ตก
อืม อืม <chuckles> อืม ไม่ต้องแบบว่าเอาตัวเองไปเผชิญกับว่าฝนจะเปียกหรือเปล่า อะไรอย่างงี้ ใช่ไหม แต่ว่า ว เดี๋ยวนะ แล้วฟ้าอย่างเงี้ยมันตากผ้านี่มันเป็นยังไงคะ เซ็งไหม? เพราะว่าทางนี้เซ็งมาก <chuckles>
ใช่ ใช่แล้ว เซ็ง เซ็งมาก ด้วยความที่อยู่คอนโดอะเนาะ มันก็เลยไม่ เออ มันก็เลยแบบว่าต้องรีบ ๆ ตากอะ แต่ก็ รู้แหละว่าฝนจะตก แต่มันซักไปแล้วทำไงได้ <laughs>
ใช่ ๆ เหมือนกันเลยค่ะ เหมือนกันเลย อืม อืม จริง แล้วก็ อืม บางที ก็ถ้ามันลงมา ก็ ก็เอา เคลื่อนเข้าห้องพอ แต่แบบว่าถ้าไม่ซัก ก็คือไม่ไหวแล้ว เพราะว่ามัน นาน ๆ ทีเราได้พัก เราได้แบบว่ามีเวลากับตัวเอง บางทีการทำงานบ้านมันก็ heal เราได้อะ อืม
ใช่ แล้ว ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ เพราะว่าตอน เออ ตอนเนี้ยมันก็ พูดถึงแบบถ้าจะไปเที่ยวมันก็ยากอะ เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอะ เยอะขึ้น การได้หยุดได้พักผ่อน ก็อยู่กับบ้าน ก็เลยรู้สึกค่อนข้างที่จะดี แล้วก็โอเคกว่า แต่ว่า...ถ้าอยากจะ จริง ใช่ อยากไปเที่ยว แต่มันก็ ด้วยความที่มันต้องใช้เวลาในการที่ จะต้องหยุดยาวอะค่ะ มันก็
อืม ใช่ ใช่ แล้วปกติเป็นคนชอบเที่ยวเหรอคะ? ฮ อืม อืม อืม ปกติไปเที่ยวที่แบบไหนคะเนี่ย ทะเล หรือภูเขา หรืออะไร?